D'accord et elle, justement, dans dans ses réponses, heu heu, est-ce qu'elle est restée assez vague ou est-ce qu'elle a fait comprendre qu'en fait, heu, elle a le dernier mot et vous, heu, «je m'en fiche», enfin, comment oh, je devine qu'elle a pas été aussi crue mais heu, quelle a été, heu, sa sa réaction justement?
Alors alors alors ça va te surprendre parce qu'en fait, heu, bon, son père était malade depuis un moment et heu, il était à l'hôpital. Donc heu, en plein milieu, bon, ça faisait un moment, ça faisait 2-3 mois qu'elle parlait de son père et cetera. Donc au bout d'un moment, moi aussi, je vais pas non plus, heu, me taire, donc je voilà, je lui ai sorti les choses et posément. Donc au milieu de la réunion, elle m'a dit: «Ah! non, heu, c'est trop pour moi, heu, je peux pas». Elle a elle a coupé et elle est partie
Mmh mh. Mmh mh.
et 2 tr non, 2 semaines après mon mes vacances, 2-3 semaines après, j'ai reçu, heu, un aret un avertissement. J'en rigole parce que c'est fou, en fait. <chuckles>
Mmh mh. Alors, heu, un averti alors, waouh, ah, oui, effectivement quand tu as dit: «Heu, tu vas pas t'y attendre», <chuckles> je m'attendais
Ah, ouais. Ah, oui.
vraiment pas à ça, quoi! C je suis assez surprise. Un avertissement. Mais pourquoi exact enfin? <laughs> La question est la question, elle est quand même folle, mais <chuckles> un aver pour quel motif? Parce qu'il doit y avoir un motif, heu, pour l'avertissement, quand même? <laughs>
Ah, oui. Ah, mais j'ai été choquée. Oui. Un avertiss Ah, oui, oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Alors, le motif c'est, heu, c'est complètement fou, hein. Le motif, alors, c'était, heu, d'avoir, heu, refusé des activités récurrentes, de pas heu, qu'on m'a en plus, heu, c'était complètement incohérent avec, heu, ce que j'avais, heu, dit, de qu'on m'a qu'on m'a demandé d'aller à des réunions mais que j'y suis pas allée alors que c'est le contraire qu'est qui s'est passé. Je sais pas la ré eh la RH aussi, ce qui lui a a pris de pas vouloir me communiquer heu, enfin m'entretenir avant et qu'on communique et pour voir ce qu'il en est, hem, parce que c'est vrai que, heu, pendant le one-to-one, je lui ai dit que, quelquefois, enfin, je fais des tâches, j'ai l'impression d'être assistante. Donc d'avoir dit que, heu, je fais des tâches de secrétaire, donc c'est textuellement ce qui a été en fait, il y a pas d'argument factuel et c'est pris après des un avis subjectif de quelqu'un. Donc il y avait rien sur
Mmh mh. Mouais. Heu et du coup, hem, tu as pas trouvé ça bizarre de, justement, recevoir, heu en fait, le fait est qu'il manque, heu, tu disais, d'arguments, mais en fait, il y a même pas de preuves. En fait, il n'y a aucune preuve, heu, concrète, heu et que si, par exemple, heu, on interrogeait les collègues, les collègues se justement, seraient plutôt de bah, de ton côté, quoi, parce que, finalement, vous vivez la même chose. Heu, est-ce que, toi, justement, tu disais que tu t'es entraînée à t'affirmer et c'est à ce moment-là, où tu t'es prise en main et tu t'es dit: «Mais en fait, heu, là, c'est du n'importe quoi»?
Non. Non. Ah, bah, oui. Ah, bah, complètement. Oui.